Das Problem ist, dass alle meine Hobbys, eigentlich also ich, äh, ich ich bin, also ich was Computer angeht, Computerspiele und so interessiere ich mich, aber IT ist nicht so meins vom vom Beruf her. Dann, äh äh, meine Hobbys, mei meine Sportarten also ich reite sehr gerne, aber Reitlehrer will ich nicht würde ich eigentlich nicht gerne sein. D d also es gibt kaum kaum Sachen, die wirklich auf meine Interessen zugeschnitten sind, außer jetzt zum Beispiel sowas wie Chauffeur. Und und ich ich ich bin halt ich weiß halt, soll ich soll ich das Risiko eingehen? Soll ich nochmal studieren? Soll ich mich da durchkämpfen? Weil ich habe sehr große Probleme mit St im Studium, ähm, weil ich große Probleme ich habe 'n bisschen 'n Schultraumata, sage ich jetzt mal so, <laughs> und und ich hasse Lernen.
Mhm. Mhm. Aha. Mhm. Mhm. Immer. Das haben sicher viele, ohne es zu wissen. <laughs>
Ja, bei mir, also ich hab ich habe sehr starkes ADHS, und deshalb hatte ich massive Probleme in der Schule. Ähm, ich bin zwar gut durchgekommen von den Noten her, aber, ich habe ein unheimlichen inneren Widerstand gegen das Lernen und es geht, ich kriege es hin, ich würde auch durchkommen, aber letztes Mal, also bei der bei der bei der Prüfungsphase, die ich letztes Mal hatte aus der Uni, habe ich zum Beispiel 6 Kilo am abgenommen. Ich bin 1- eins vierundachtzig groß und bin auf so, äh, 70 Kilo runtergegangen.
Ah, okay. Mhm. Mhm, okay. Ja. Oh Gott, ne, das ist das ist nicht Sinn der Sache. Wow, ja. Das ist nicht gut, ja. Also, wenn du sagst, das ist es ist gar nicht gut, ne? Also, wenn du schon sagst, dass du, ähm, von der Schule immer noch so traumatisiert bist, dann würde ich sagen, dass du das mit dem Studium vielleicht noch 'n bisschen langsamer angehen könntest, sprich, dass du erst fest studieren gehst, wenn du dir zu 100 % sicher bist, dass es dir Spaß machen wird und dass es dich nicht wieder in so 'n Ruin bringt, dass du so abnimmst. Es ist nicht so gut für den Körper. Aber, wenn du so gerne Chauffeur bist, wie wär's denn damit, dass du vielleicht, äh, ein mal als Taxifahrer beginnst? Das ist 'n Job, der verpflichtet dich zu nichts, du kannst damit beginnen, jederzeit wieder aufhören, aber du kriegst 'n Gefühl dafür, wie sich das anfühlt, überhaupt Menschen zu fahren, von A nach B. Hast du darüber schonmal nachgedacht?
Das ist nicht gut, also. Ja. Mhm, auf jeden Fall. Taxi darf man erst ab 21 fahren.
Erst 21, <sighs> oh, schade. Aber das wär auf jeden Fall schonmal ein Schritt in die Richtung von deinem Traum. <chuckles>
Ja. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall die richtige Richtung. Das stimmt. <laughs>
Ich hoffe auf jeden Fall, dass du 'n ganz einfachen Einstieg in eine Arbeit hast, die dir wirklich viel Spaß macht. Ich drück dir mit allem die Daumen, okay?
Ja. Vielen, vielen Dank.